Как бюджетно начать снова заниматься забытым увлечением?
Ой, ну смотри, ну, во-первых, если речь идет, э, о каком-то увлечении, которым уже когда-то в занимался, то, скорее всего, уже есть какие-то остатки, возможно, материалов, или, ну, даже не материалов, каких-то инструментов, знаешь, таких, которые используются.
Да. Да, скорее всего, ты права. Мгм. Н-да.
То есть, например, э, я, кстати, недавно вот возобновляла что ли своё увлечение, а, выпечки, вот кон кондитерского такого вот дела, а, и я поняла, что я, вот где-то могу откопать, там у меня какие-то 100 лет назад забытые там, лопаточка для размазывания крема лежит.
Такое бывает. Мгм. Мгм.
То есть которую можно откопать, которую я в своё время не выбросила, например. Да.
Здорово! А скажи, мгм, для начала, вот, э вот, э, про тот опыт, который ты сначала начала заниматься, и почему забросила, и что тебя сподвигло вернуться к к опять к этому же занятию.
Мгм. Мгм. Ой, ты знаешь, ну, изначально вообще было называется нашла у мамы книжку с рецептами.
М. Ну, хороший вариант.
Вот. Так и так оно как-то и было, и там как-то были такие интересные я уже не помню, что я пробовала. А нет, с ск знаешь, помню. Вот 1, вообще, что я из той книжки попробовала, там было много рецептов, там еще книжка такая была, грубо говоря, как стать домохозяйкой, что-то в этом роде, потому что там были и рецепты, что-то в этом в к что-то из этой серии, да. Потому что там были, я помню, и рецепты, и где-то, в каком-то разделе, были схемы нескольких узлов для галстука. Вот что-то вот такое было в одной книге. Вот. И я помню как-то вот мне захотелось, там были
Мгм. Секреты домоводства. Мгм. А, да.
рецепт, по-моему это называлось, там, печенье к чаю или булочки к чаю? Булочки к чаю.
Мгм.
Вот. И я помню там что-то по рецепту, ну вроде вкусненько должно быть, да, ш кто же не любит булочки к чаю?
То есть у тебя с первого раза стало получаться?
Да нет, конечно, ты что? <laughs> Нет. То есть рецепт назывался "Булочки к чаю". Я всё делала по рецепту, как там написано, вот, ингредиенты, э, время выпекания, температура выпекания, вот это вот всё. А получились у меня вместо булочек печеньки.
Нет? <chuckles> Мгм. А, <chuckles> да, интересно, может рецепты перепутали? Мгм.
Ну то есть они Да. Может название перепутали, но я проверяла, прям, знаешь так, пыталась пройтись ещё раз по рецепту, вспомнить: ага, добавила ли я это, добавила ли я это? Вроде всё было нормально. Но вместо булочек, то есть, ну, с мягкой вот этой мякотью в средине, как мы себе представляем булочку, <chuckles> какой она должна быть, получились именно печеньки. То есть всё ещё было неплохо на вкус Да. Но по консистенции это были печеньки, а не булочки.
Мгм. Да, да. Мгм. То есть совсем другой рецепт? Мгм.
И вот мне тогда вот с это меня заинтересовало, мне стало интересно как-то сделать так, чтобы были действительно булочки. <laughs>
Да, интересно. Мгм.
Попробовать другие рецепты, как-то вот чтобы получилось вот довести это до такого успешного конца.
Ну ты нашла разгадку, э, этому случаю? Может быть, всё-таки рецепт был перепутан? Или ты что-то сделала не так?
Да, я ещё раз проверила рецепт. Там логически подумала ингредиентах, об этих самых, мы с мамой ещё-ещё раз пересмотрели и пришли к выводу, что просто в рецепте какие-то пропорции были не те, чего-то там не хватало.
Мгм. Ну да, то есть булочки никак не получатся. Что бы ты не делала с этим рецептом. Мгм, интересно. Скажи, а как долго вот в первый раз, э, тебя это, э насколько увлекло? То есть тебе пришлось, там, покупать какие-то, м, новые посуду или что-то вот хотелось, а, помощников себе приобрести, или тогда это увлечение быстро затихло?
Да. Да. Мгм. Мгм. Вот. Мгм. Нет, ты знаешь, мне, как-то, вот, сразу понравилось, я такой, вот, человек, я как-то люблю всё, чтобы было так структурировано, аккуратненько, а именно, вот в кондитерских рецептах, то есть, даже не в кулинарии целом, а именно, вот в кондитерской части, а, очень важно, чтобы, вот, очень хорошо, чётко соблюдались пропорции, количество ингредиентов, чтобы всё это очень чётко соблюдалось. Вплоть до того, как именно ты смешиваешь ингреди ингредиенты, в каком порядке.
Мгм. Так. Мгм. Это да. Ну да, действительно, это т тоже важно. Мгм.
Вот. И мне, вот, почему-то, вот, нравится в таких вещах разбираться, и, вот, э, инг экспериментировать и смотреть, а получится или не получится, знаешь. Вот. Поэтому, конечно, да. Но какой-то стартовый, а
Мгм.
материал, всё-таки был. То есть, конечно, я, вот, э, в какой-то момент определила, что, ага, я хочу вот это сделать, но там нужен, там, кондитерский мешок, да, чтобы там какие-то, там, не знаю, эклеры выдавливать на противень, что-то в этом роде. А для этого нужно ещё что-то. И в тот момент у меня, как бы, была такая стартовая база, кстати, тоже лайфхак а, если, так сказать, э, родители где-то живут в физической близости и хочется заняться вот чем-то таким, возможно, у них на антресоли в загашнике уже лежат и кондитерские мешки, которые 100 лет никто не использовал, и какие-то старые формочки. Возможно, даже не у родителей, возможно, даже где-то у бабушки. Вот что-то же есть такое процентов.
Мгм. Так. Мгм. Да, расскажи. <chuckles> Да, тоже хороший вариант, бывает такое.
То есть, можно для начала поскрести по сусекам. Мгм.
Мгм, чтобы не покупать лишнее.
Особенно формочки какие-то. То есть, такое, да. Да. Проверить, так сказать.
Да. Скажи, а вот твоё увлечение мгм, а, выпечкой оно прерывалось, э, или, ну, в какой-то момент, может быть, ты, там, практически перестала, а потом опять, вот, решила заняться выпечкой? Или уже с того момента, ну, то чаще, то реже, но постоянно пекла?
М. Ну, периодически я не могу сказать так, что вообще на годы прям ушло, а потом с какого-то вот, с бухты-барахты решила: начну-ка я снова, там, не знаю, чего-нибудь печь. Но менялось как-то, были перерывы. Были длительные перерывы. То есть иногда хотелось, там, чего-то попробовать, там, раз в несколько месяцев, буквально, там, вот раз в полгода, может быть. То есть не то чтобы совсем прервалось, да, но вот не часто. А потом как-то вот <chuckles> всея интернет в доступе стал получше.
Мгм. Мгм. Ну да, это не часто. Мгм.
И больше появилось качественного, а, контента.
Да. Мгм.
И я нашла там какие-то, а, видео, какие-то шоу, которые выкладывались в интернет, в которых, ам, объяснялись какие-то рецепты именно вот так, как мне нужно.
М. То есть завлекли тебя новыми эпизодами опять обратно в сети. Хорошо. И мгм.
То есть я Да. Да. Мгм. Всё же говорила, что я вот такой дотошный человек, люблю, чтоб всё структурировано. И я вот нашла, где мне объясняли не просто что, вот, допустим, там нужно, не знаю, вот столько-то минут подержать что-то на огне, и ни минутой дольше. А там еще объясняли, почему именно это нужно. То есть какие там процессы запускаются в этой еде или в этом материале, чтобы именно вот столько при такой температуре держать, и что будет, если этого не делать, какие возможные последствия. То есть вот вот такую вот
Мгм. Мгм. Действительно, очень интересно и увлекательно. Мгм. А в какой момент ты поняла, что и задумалась, что, вот хотелось бы на чём-то сэкономить? Это когда ты там набрала, например, в корзину в каком-то магазине вещей и поняла, что это ударит по карману, или просто так, как-то сама захотела сэкономить изначально?
механику объясняли. Мгм. Мгм. Мгм. Да, ты знаешь, у меня такая вот изначально идея была, то есть не то, что я там сначала: так, вот, хочу снова начать петь тортики, там, печеньки чаще, как бы это сделать дёшево, да? То есть вот этой изначальной цели не было, а она, скорее, появилась такая вот мысль, когда я начала просто, как бы, просматривать информацию о том, какие там инструменты, какие устройства, какие приспособления, в принципе, доступны, для чего, знаешь, вот эти все кондитерские.
Мгм. Да. Та.
И я, а, на какие-то вещи смотрела, на какие-то цены, думаю: да ладно! Да ну, не может быть. Да ну я ж не не собираюсь, там, в профессиональную школу идти, это ж чисто для меня. Да, мне это нравится, мое увлечение, но но с вот в это нерационально просто, какая-то стоимость вот эта вот.
<chuckles> Ну да, конечно.
Вот. И на самом деле в какой-то момент я поняла, что обычный вот этот маленький блендер, там, какой-нибудь за условные 5 долларов, а, ф пусть мне его нужно держать в руке, чтобы взбить там тот же белок, например, там, в безе.
Так. Мгм.
Но он з во-первых, он не занимает пол столешницы места И во-вторых, он, там, ф в 100 раз дешевле, ну ладно, 100 эт я загнула, но в 50 так точно, это щас не будет преувеличением. В 50 раз дешевле, чем вот этот, э, как называют, планетарный блендер, вот это такое устройство с миской, там, с венчиками, уже встроенными, на столе у тебя стоит.
Тоже полезно. Мгм. Мгм.
А, вот.
Ну скажи, а в глубине души всё-таки хочется иметь такой навороченный
Ну знаешь, в принципе мысль есть, что, знаешь, может быть, когда-нибудь, если у меня действительно будет много места на кухне.
аппарат? Некуда деть деньги. <chuckles> И
Да, если да. Может быть, мне кто-то подарит, но опять-таки, если у меня будет много места на кухне. Потому что, ну
А он ещё и много места занимает. Да, конечно, это не очень удобно, мгм.
Конечно. Да. Мгм. И он ещё больше, тяжелее, поэтому как маленький вот этот ручной, даже электрический миксер, э, его не будет удобно каждый раз прятать и вытаскивать из коробки, это тебе не 3 секунды эту махину таскать.
Ну да, так и есть.
Поэтому да. Какие-то такие вещи, у меня вот такие соображения есть ф в этом плане.
А кроме таких крупных, э, вещей-помощников на чём ещё можно сэкономить?
Мгм. Ну, на самом деле, для очень и очень, а, многих вещей можно не иметь такой профессиональный пафосный кондитерский мешок. Для очень многих вещей хватит обычного вот этого зиплок-пакетика с обрезанным уголком.
Ну да. Мгм. Отличный лайфхак! Да.
Мгм. То есть, если тебе не нужно отсаживать, там, идеально круглые макаруны, печеньки или там вот, прям, вот что-то нужно, и то, если это для себя, для домашнего, то можно, в принципе, и пожертвовать идеальной круглостью этих макарунчиков, если этого хочется. Вот. Да. То есть, если только не нужно вот для такого вот, специфичных заданий или специально, там, для украшений, чтобы насадки были, то вот такой вот зиплоп-пакетик, э, с обрезанным уголком заменит и кондитерский мешок, и насадку. Собственно говоря, дырочка есть, мешок есть.
Мгм. Да, конечно, главное, чтоб вкусно было. Мгм. Ну да. Скажи, а, может быть, у тебя есть какие-то интернет-магазины с большими распродажами или, может быть, там, а, на каких-то сайтах бэушные кто-то распродает или отдает даром? Такой опыт у тебя есть?
Типа, так вот было, типа, дай. Мгм. Ну вот, прям, чтобы уже чьё-то брать, именно из вот таких кондитерских приспособлений, такого опыта у меня нет, но я очень часто стараюсь то есть, если я знаю, что мне что-то нужно будет. Допустим, я, там, чаще готовлю, там, что-то и мне не хватает, там, определённого размера мисочек, допустим, да, чтобы, там, в 5 мисочках, там, 5 разных, там, красителей, замешать или что-то в этом роде. Я знаю, что мне это в принципе надо, то есть у меня это есть в плане, да. Э, в принципе мне ничто не мешает подождать до какой-нибудь чёрной пятницы.
Мгм. Да. Мгм. М-да.
Или да до акции на каком-нибудь определённом сайте и, вот, просто, там, весь свой список, э, выкупить, там, по цене гораздо дешевле. Конечно же, я до этого проверяю, сколько он реально стоит, чтобы в чёрную пятницу не попасть на вот этот трюк, когда тебе, знаешь, за неделю до подняли цену на 30%, чтобы потом сказать: "У нас скидка 30%" и продать по той же цене.
Ну да. Мгм. М-да, в наше время и такое бывает. А могут ещё и больше увеличить, то есть цена даже умудряются так делать, что настолько поднимают цену, что даже со скидкой всё равно повыше получается немного, чем раньше была. Мгм. Скажи, а, м м, не было такого опыта меняться, там, со знакомыми, ну, допустим, какими-то металлическими формами для печенья? Просто хочется всё время разное же чтоб было, или ещё чем-то вот.
Мгм, м. Да, да, к сожалению, такое бывает, да. Мгм. Мгм. На самом деле, было, то есть, я как-то, э, брала, одалживала, там, какой-то противень, по-моему, какой-то специфичной формы, потому что я понимала, что, например, а, ну, вот то, что я сейчас, там, выпекаю, это чисто такой, практически одноразовый эксперимент.
Мгм. Да, действительно, такие вещи бывают.
И, то есть, возможно, мне не понравится, возможно, я не захочу, да, то есть, никто ж не знает. И покупать специально противень для всего этого дела, чтобы использовать 1 раз и потом никогда больше не использовать, ну такое.
Мгм. Мгм.
Если я, например, точно знаю, что у меня, там, у знакомых есть, они без проблем, там, могут на этот 1 раз одолжить.
Скажи, а у тебя есть какой-то совет для новичков, кто вот ещё не знает, что ему пригодится, и чтобы не было такой ошибки, чтобы накупить кучу всякой мелочёвки, которая потом, ну в лучшем случае одноразовой будет и будет валяться в шкафах, а то, может, и вообще использовать не будет. Вот с чего начать, какой минимум ты посоветуешь? И что лучше не брать новичкам?
Да. Мгм. Да. М. Ну, смотри. То есть сначала вот всё-таки вот электрический миксер нужен: маленький, ручной, не вот этот огромный, но он нужен. Потому что в кондитерском деле тебе очень часто нужно взбивать вещи, прям такие, с солидное количество времени. Те же белки, например, во многие рецепты, прям до таких, прям стойких таких вот пиков, то есть такое очень крутое безе, рукой, венчиком ты это будешь полчаса взбивать. Или, например, взбивать сливки холодные на вот вот к если ты действительно делаешь взбитые сливки, то есть тоже рукой будешь там минут 20 сбивать, они нагреются за это время и поэтому ещё не собьются. Поэтому это такой маст хэв. Но это можно вполне бюджетно иметь. Всё остальное, если мечта украшать тортики, то соответственно нужно смотреть именно на вот всякие шпатели, вот это всё для тортиков. Если ты хочешь петь печеньки, просто бисквиты и у тебя нет цели именно украшать тортики, то лучше просто пропустить эту секцию со шпателями, лопаточками, всем, это будет просто выброс денег. Поэтому тут нужно, так сказать, определить направление начальное и вот закупиться минимумом таким, да.
Мгм. Так. Мгм. Да, действительно. Мгм. <chuckles> Н-да, действительно так. Мгм. Хорошо, хорошо! Спасибо тебе за твой опыт и за твои подсказки!
Да, пожалуйста, мне было приятно пообщаться. Спасибо.